うーん。なるほど。参考になります。逆に日中とか朝とかもやられるやってることとかありますか？夜に、うーん、お昼寝とかはされないですよね。うーん。
うん、そういったところから、うん、取り入れてますね。 うん。 ああ、そうですね。 ほんとにもう睡魔が「あ、やばい半端なく眠いな」っていう時には、さんじゅっぷん超えないぐらいで、こうちょっと横横になるではなれたり、あとはちょっと机の少しうたた寝をしたあくまでこうさんじゅっぷん超えない範囲でちょっとウトウトすることはありますね。それと 大事だなって思うのが、お昼の間日中にこう太陽の光を浴びて、ちょっと運動する時間を作るっていうのがすごく大切だなと思ってて
うん。 う、うんうん うん。うーん。 うんうん。うーん。 うん。 はい。
はい、なので、あの、自分の最近ちょっとルーティンにも加えて、ランニングも始めたんですよ、にかげつちょっと
うん。 ええ！凄い。朝ですか？それは、それとも日中あ、暑いですからうん。
ええ。 うんと、お仕事がそうですね、お仕事が落ち着いて、夕方が多いかな、やっぱどうしてもまだちょっと暑い時期もあったので、少し、その太陽がかがってきた夕方に、あの、ちょっと軽く汗をかくぐらいの運動をすると、いい感じにこう体の疲労感肉体的な疲労にもなって、夜気持ちよく、よく眠れますね。
うん。 うーん。 うーん、うんうん。 うん、んん。 うんうんうん。 ああ、いいですね。ストレス発散にもなりそうですし、うーん。
うん。 そうですね。

<laughs> そう、なので、そういったちょっとお恥ずかしい失敗とか、そういうのから、なるべく
うんうん。うん、とんでもない。
あの、日付が変わる前ぐらいには、やっぱこう、布団に入って寝る状態が完全に整ってるようにっていう風には気をつけてます。
うーん。<laughs> それが分かってても出来ないんですけどね、やっぱ休日前ってね、なんか解放感みたいな感じで。うーん。やっぱりでもうん。
ごうなんですよね。 うんうん。 そう、頭ではね、良くないって思いつつも難しいんですけどね。でも、こう、だからこそ、なんだろう、さっきの明るさの調整じゃないですけど、ま、例えばじゅうじくらいになったら明るさの照明ちょっと落とすとか
うーん。 うーん。 はあ。うーん。
っていう風にしていくと、なんか意外となんかす簡単簡単って言っちゃあれですけど、定着しやすいルーティンになって、こう睡眠に質を上げやすいくなるのかなってちょっと思ったりしてます。
うーん。 うーん。 なるほど。こう、気持ち的にもね、こうちょっと、トローンというか、うーん、暗くなると、うん、リラックスモードに入りますしね。うーん。じゃあ
うん。 そうですんうん。 はい。 そうですね。うん。
アルコールとかコーヒー、カフェインなんかは、控えたりされたりするんですか？そういう時は。
はい。

あ、お好きなんですね、じゃあ。ね、晩酌。うんうん。
はい。<laughs> そう、ご飯夜ご飯食べながら 晩酌とかで、そう、お酒すごくね、やっぱり飲むし、家族も飲むので、一緒にね、どうしても飲むんですけど、なんだろう、若いうちにいろいろ飲んだし、悪い失敗もしたからか、あの、上限というか、これ以上はダメだなっていうラインが分かるようになったんですよ。
ああ。うん。 <laughs> ああ、自分の中のうんうんうん。はい。
はい、だからこう、ま、寝るときに、あ、これ以上飲むと、あの、ちょっと次の日怖いし、睡眠に支障をきたすなっていうラインまでは絶対に行かないようにしていますね。
うん。 うーん。 うーん。 うーん、じゃあ、ある程度のコントロールというか、うーん。あのラインを引いて、じゃあ、の飲まれたりもするんですね。たまにはね。うーん、寝る前に
ええ、それもはいはい。 そうですね、自分の体調とか。うん。はい。 そうですね、お酒は結構飲む方ですね。ただ、ま、寝酒って言い方、寝る直前のお酒はしないですね。
え。 ああ。うんうん、うーん。
うん。だいたい寝る1ま、2時間前ぐらいにはもうお酒飲むのはやめてて
あ、ちゃんと開けられるんですね。うーん。うーん。なんかアルコールはね、寝やすいくなるけど、質的には良くないっていう話も聞きますよね。うーん。
はい、そこはちょっと開けてます。 うん。 はい、そうなんですよ。アルコールって飲んで、ちょっとこう酩酊期ほろ酔いを超えてくると、その時は眠くなるんですけど、結果的に浅い睡眠になっちゃうので、体の疲れとか、そう、精神の疲れとか、そういったものって取りづらいんですね。
うん。 うん、うん。 らしいですね。うーん。 うんうん、うーん。
そう、だからこそ、やっぱりアルコールも適度にこう飲みつつ、でもちゃんとしっかり、こうリラックスして、深い眠りに入れるようにっていう風に、 体を持っていくことがすごく大事なんだなと思って。
うん。 うん。 うん。なるほど。じゃあ一番の最大の敵のスマホはどうされてますか？<laughs>
うん。 <laughs> そうですよね。こう現代人にとって切り離せないのが、やっぱりスマートフォンだと思うんですけど。
スマートフォンですね、はい。うーん。
そうなんですよ。やっぱこれはね、もちろん気をつけてはいるんですよ。それこそ、あの、寝る時には、あまり手の届かないところに、こう充電器とかを置いて、そこに充電をさしたらもう触らないようにするとか。
うん。 はい。 はい。 うんうん。
あとは、ある一定の時間超えたら、あの通知とかをオフに自動でなるような設定を使って
ああ。